Sí, yo, eh, no sé si has visto, hablando de esos limones de key lime, que hay, am, hasta lugares donde venden velas con el aroma del key lime de Florida, es superraro. Sí, sí, yo sí lo he visto. Y ese postre, yo creí que solo era como en Florida, y no, lo venden en todos lados, lo venden Sí.
¿De verdad?, no, no me ha tocado. Lo venden en todos lados, pero el original es en Florida y es como el auténtico, porque no en todos los lugares encuentras el key lime. Entonces, más bien deberían de decir como que pie de limón, en lugar de decir key lime.
El limón, sí, es verdad. Key lime. Sí, tienes razón. Entonces, acá los venden con otro tipo de limón.
Porque sí, sí tiene de la diferencia. Ajá. Exacto. Pero
Sí. ¿Y cómo es la cáscara de ese limón? ¿Es más delgada o es igual que las otras?
¿El de key lime?
Sí.
Sí, está delgada, o sea, el el el limoncito es pequeñito, es como si estuviera muy tiernito, como si apenas, em, no sé, a mí me gusta, mm, siempre me ha gustado el limón, y
Mm, okey.
yo le pongo limón a todo, a las sopas, a los tacos, a todo. Y sí, tiene sí sabes distinguir, porque los key lime están pequeñitos, pero muy jugosos,
Okey. Sí. Okey.
Y como que su acidez es diferente o el tipo de, mm, de juguito es diferente que los más grandes. Sí.
Diferente, okey. Okey.
Y par por ejemplo
Sí, hay Dime, sí.
¿Ya? No, te iba te seguía preguntando de tu postre, eh, tu el, am, arroz con leche, así se llama, ¿verdad? Sí. Yo tengo muchos años que no como arroz con leche, no me acuerdo cuándo fue la última vez. Pero cuando tú lo haces, ¿lo puedes guardar o se come en ese momento y y ya no está bien si lo comes otro día después?
Sí. Sí, arroz con leche. Okey.